امم فاهماكِ طب فاهماكِ طبعًا. آآ، طيب أنتِ مثلًا فكرتِ قبل كده إن أنتِ مثلًا، آآ تقسمي وقتِك؟ أنتِ أصلًا بتشتغلي كام كام يوم في الأسبوع؟
هي دي. آآ باشتغل 6 أيام، ما عنديش أجازة غير يوم الجمعة بس.
أيوه، طب واليوم الجمعة ده بتستغِلِّي وقت منه تفضلي ترسمي شوية؟
آآ بارسم فيه شوية آه، بس امم يعني مش هاكذب عليكِ، مش كتير أوي زي ال زي الشغل، يمكن علشان وأنا في البيت ما أبقاش في و يعني ما أبقاش في ضغط، ما بيبقاش حتة إن أنا أمسك ورقة وقلم كتير. آه، ما بيبقاش متاح يعني.
امم. أيوه، الضغط. آه، فاهماكِ طبعًا امم. أنتِ أصلًا بييجي لكِ شعور معيّن من فكرة ال آآ الرسم، يعني مثلًا شعور مثلًا سلبي إن أنتِ خلاص زهقتِ أو اتقفلتِ أو مش قادرة تكملي، حاجة زي كده؟ والّا طول ما أنتِ بترسمي بتحسي باستمتاع عادي؟
لأ، هو أنا باستمتع، يعني ما باتضايقش خالص من من الهواية بتاعتي، بالعكس يعني أنا باحس إن أنا باخرّج باخرّج كُلّ حاجة آآ يس يعني سلبية فيها، يعني عارفة أنتِ في ناس تقول لكِ إيه، أنا لما باكون متضايقة باكتب، ال آآ باكتب إحساسي، ما باعرفش أقوله فباكتب إحساسي، أنا الكتابة ده باترجمها على هيئة إيه؟ آآ الرسم، أمّا باحب أقول حاجة ممكن تلأقيني إن أنا آآ أرسمها، آآ ممكن أحب أعبّر لكِ عن حبي ليكِ فتلاقيني راسمة لكِ صورة جميلة، آآ أحب أعمل أي حاجة أنا مبسوطة بيها أروح راسماها، فاهماني؟ هي آآ كده، بكُلّ طُرُق تعبيري كُلّها عن طريق الرسم.
حاجة جميلة جدًا، ما شاء الله. امم. أيوه. فاهمة، آه. أيوه، طبعًا فاهماكِ، دي حاجة جميلة جدًا على فكرة، وتبيِّن قد إيه أنتِ شخص حساس، وجميل، و و وفعلًا فكرة الموهبة حاجة جميلة جدًا عندِك يعني، آآ خليكِ دايمًا فخورة بنفسِك وشايفة إن دي حاجة كويسة. طيب مثلًا ما فكرتيش إن أنتِ تضغطي تضغطي نفسِك في أيام الشغل مثلًا إن أنتِ تشتغلي، تقسِّمي وقتِك، إن إنتِ ما بين إن أنتِ حاطة target ه ه هاشتغل 3 ساعات وهارسم نص ساعة مثلًا، بدل ما كُلّ 5 دقايق آآ ترسمي، أو كُلّ نص ساعة بترسمي. يعني قولي أنا كل كافئي نفسِك مثلًا، آآ قولي أنا هاخلص 3 ساعات على بعض target شغل النهارده، وبعد كده آخد break نص ساعة أرسم فيها، و والbreak الطويل اللي هو في النص ما بين إن أنتِ تاكلي، وترسمي برضه يعني، بحيث إن أنتِ تقسمي الوقت ما بين إن أنتِ تشتغلي، وما بين إن أنتِ ترسمي. أنتِ إيه رأيِِك في حاجة زي كده، فكرتِ فيها؟

آه، آه، بارسم أي حاجة، بس معظم الوقت بارسم أشخاص معظمهم حواليّا بشر، فطول الوقت بارسمه إلّا بقى لو أنا خرجت في مكان يعني طبيعة أو كده باعملها، بارسم يعني الطبيعة دي.
أيوه. امم. أيوه، فاهماكِ طبعًا، طيب مثلًا أنتِ أنتِ مثلًا، آآ بتطورّي فكرة بتطوّري موضوع الرسم ده عندِك في بيتِك يعني لمّا بتروّحي أو كده، عندِك الأدوات بتاعة الرسم وبتحاولي تطوّريها وتخرّجي الطاقة اللي جواكِ في الرسم؟
آه، بُصّي أنا لمّا باكون مخنوقة أو كده ب باضطر إن أنا يعني أطلّع ده من خ يعني باطلّع خنقتي بقى، يعني أنا مخنوقة هاعمل إيه؟ هتعملي الحاجة اللي أنتِ بتحبيها، طَب أنا باحب إيه، آآ بارسم، يعني أنا عايزة أقول لِك إن يا ممكن يحصل لي مشكلة مع شخص في الشغل، فتلاقيني قاعدة عمالة ب بقى بهيئة كرتونية، آآ أشكال مُضْحِكة، يعني كتريقة كده على الش المخنوق، أحوّل بقى كلّ حاجة أو كلّ طاقة سلبية جوّايا باروح حدفاها إيه، على الشخص التاني على الشخص اللي مضايقني بارسمه بقى يعني، اللي أنا ممكن ما باقدرش أقوله له باروح عملاه في الرسم يعني بترجمه بقى.
أيوه. امم. امم. ياه! أيوه فاهمة، امم. أيوه فاهماكِ طبعًا، و بس والله يعني فكرة كويسة جدًا فكرة إن أنتِ عندِك موهبة ك كبيرة كده و وعلى فكرة موهبة الرسم جميلة جدًا ومش أي حد يقدر بيقدر يرسم، في ناس أصلًا ما بتقدرش تمسك القلم إنها تكتب بيه، أو ترسم يعني قصدي يعني حاجة من باب الرسم كده، فلأ ما شاء الله دي حاجة كويسة جدًا، يعني خلّيكِ فخورة بنفْسِك وعندِك ثقة كبيرة في نفْسِك، وفكرة إن أنتِ بتشتغلي وبترسمي في النُص دي حاجة ما تضايقكيش ولا تكون صعبة عليكِ الدنيا لإن برضو آآ، أنتِ كده بتهوّني على نفْسِك ضغط الشغل، يعني أنتِ مش بتحسّي مثلًا إن إن ضغط الشغل بيُخرج في هيئة إن أنتِ بترسمي، وده بيطلّع الطاقة اللي جواكِ السلبية وتقدري فعلًا ت يعني تصفي دماغِك، وتقدري تبدأي من البداية؟
آه هي دي أنتِ معاكِ حق في النقطة دي بصراحة، أنا مش باحس إن أنا م مضغوطة في الشغل لأ عادي، يعني هي آآ يعني أنا باحس إن أنا مستمتعة، يعني أنا بس الفكرة كلّها إن إن أنا مقصّرة بقى في شغلي، يعني إن أنا طول الوقت ماسكة الورقة والقلم و وبارسم، مقصّرة في شغلي، شغلي هو اللي بدأ يتأثّر يعني أنا بتأخّر في تجميع الحسابات، بتأخّر في جمع الأوردرات فاهماني؟ فهي دي المشكلة ف اتفضّلي.
أيوه. طيب حا امم، فاهماكِ، كمّلي، لا طبعًا اتفضّلي.
كنت هأقول لِك يعني أنا مديري بدأ يتضايق بقى يقول لي: "في دلوقتي أوردرات بتتأخّر وأنا باجي أدخل عليكِ فجأة ألاقيكِ قاعدة عمّالة بترسمي، آآ بلاش الرسم هنا حاولي إن أنتِ تعملي في مكان تاني وقت الBreak بتاعِك، حاولي تضبّطي أمورِك"، لإن هو عارف أوي مُدرِك أوي إن الرسم بالنسبة لي إيه، فطول الوقت "حاولي تنظّمي نفْسِك، تنظّمي أمورِك، افصلي ما بين الاتنين"، أنا بقى محتاجة إن أنا أفصل، محتاجة كده إن أنا أول ما أمسك الورقة والقلم إيه، ما أرسمش.
إمم. أيوه. مُهِم.